Eu acho que você ter algum contato com a língua antes é bom. Se é se você pode fazer um curso básico de italiano, você pode fazer, mas você só vai aprender mesmo se você porque eu acho que o problema do curso é um é o medo da gramática, né, que eles jogam a gramática na gente daí dá uma assustada porque nenhuma criança, se Imagina se as crianças tivessem que aprender 1º a gramática, n não iam falar, elas aprendem 1º o som e a repetir as coisas igual um papagaio.
Uhum. Não, é muito difícil. Não, e visualizar também. Tem aquele conceito, né, você olha a maçã, mostra ali aquela maçã e diz: "É uma maçã.".
É.
Você não coloca uma pera, né? Então, também aprender com isso, também, é o é um sistema básico e fácil que é como a criança, ela vai aprendendo, né, associando com as imagens.
<giggles> É. Imagem, repetindo, então ver um filme e tentar voltar, por o a legenda em italiano enquanto o filme tá falando em italiano, depois trocar, pesquisar, ter paciência, mas eu acho que tem que tentar falar errado e o o trabalho é bom pra isso, porque não tem jeito. "S Ah, você está com vergonha? Ué? E daí?" Você tem que falar, não tem o que fazer. Então
Uhum. Sem medo, né? Sem medo. É. Não tenha vergonha não. E não e, assim, a vergonha atrapalha muito, né?
<snorts>